Ну, сначала, э, конечно, мы постепенно страницы увеличивали, то есть сначала он меньше читал, он там учился только читать, в 6 лет ещё он медленно читал, он не читал тогда 20 страниц, это на сейчас уже так происходит. А, э, сначала, да, он просто читал вслух. Я сидела рядом, слушала. Потом какое-то время он через какое-то время он мне пересказывал. Э, было такое, что он, конечно, там сочинял, типа, я уже всё прочитал. Я говорю: да, про что? Ну. Я вижу, что он ничего не читал. И мы тогда с ним говорили, что, слушай, ну давай по-честному. В общем, э, а сейчас, э, случился уже такой момент, что ему понравилось читать, ему интересно, он понял вот этот вкус. То да, да именно так. Что он понял вот этот вкус, э, книжки, там герои, ему там интересен уже сюжет.
Мгм. Мгм. Мгм. О, круто как. Втянулся, втянулся, да? А какие книги, э, ты даёшь ему читать? И, возможно, у него есть какие-то уже любимые?
Ты знаешь, ещё классная тема была, что сначала мы ему включали аудиокнигу. Например, он послушал там "Карлсона" всего прослушал, а потом читал эт эти же самые книги, и ему было так легче читать, и интереснее. Вот так он прослушал "Карлсона", сейчас потом их, э, прочитал все части. Да. Вот. А потом он так прослушал "Волшебник Изумрудного города", и вот, э, там остальные части, там подземные "Семь подземных королей", в общем, там какие-то я вот это всё точно не знаю названия. И вот он их перечитывает просто с удовольствием.
Мгм. Потому что он уже знал, да, то есть, что там будет. Мгм. О, ничего себе. Мгм. Мгм. Слушай, а как вообще твой муж, э, до такого додумался? Ему кто-то подсказал, э, именно так приучать ребёнка к чтению или как как он вообще до такого додумался, как он к этому пришёл?
<laughs> М, не знаю, у нас вообще с ним как-то схожи были в этом, э, мнения, в том плане, что, э, дети должны много читать. Вот, может быть, это как-то э, немножко строго или жестоко, но я всё-таки с этим согласна, потому что, м, я боюсь, что за вот это быстрым дофамином, за всей этой информацией такой цифровой, э, всё-таки, м, есть такая потеря вот каких-то знаний, усидчивость особенно. Потому что поси посидеть, почитать книжку это надо, а, усидчивость, терпение, какое-то там, я не знаю. А у современных детей, мне кажется, какая-то сплошная гиперактивность такая присутствует. И вот просто сесть почитать, это очень сложно. И как-то для нас это было важно. И вот мы, м, не знаю, сошлись на этом.
М. Мгм. Да, да, есть такое. Круто на самом деле. <chuckles> Класс. Слушай, э, скажи, пожалуйста, а ты вообще вот, э, различаешь, вот когда, э, даёшь телефон, да, допустим, ты сказала там ребёнку час, э, то есть ты смотришь, когда он, э, просто пассивное экранное время и когда полезное, то есть, возможно, он учится, м, то есть узнаёт что-то новое или, э, читает же опять на том же самом телефоне. Это же в принципе полезно.
Мгм.